Oo work from home naman ako ngayon, kaya gamit na gamit ko din yung mga ano, teknolohiya ngayon. <chuckles>
Oh, di ba? Hmm, 'di ba, kasi 'di ba sa cellphone yes, ah, puwede mo ma-research lahat, pero kasi hindi lahat ma-access mo easily, kasi maliit, ganon ang hirap makita minsan, yung mga ganon hindi katulad ng laptop, 'di ba yun nag de-defense kasi kami ngayon may thesis kami, eh, <chuckles> yung thesis talaga very talaga naku, hindi puwedeng wala kang laptop kasi kapag wala kang laptop mahihirapan ka, ang hirap kaya ng nakiki-share, mm.
M. Oo. Tama. Mm. Mm, tama. Oo. Oo, alam mo ba nung ano, nung nag-aaral pa ako last time, um, ano yung gumagawa kami ng ganiyan ng, PowerPoint para sa ano, sa thesis, wala din kasi akong laptop dati na ginagamit talaga. So, ang ginagawa namin parang ano parang salitan kami ng ka-grupo ko do'n sa iisang laptop lang kasi ano pa, yung laptop pa na gamit namin is yung alam mo yun yung hindi siya yung ano hindi siya talaga laptop parang netbook lang yung style niya, so
Oo. Oo. Oo. Oo. Okey, mm. Oo. Oo, yung parang nilagyan lang ng keyboard 'no, t tama ba, ay parang iPad ba yun ganun?
Mm, mm. Oo parang ta's ang hirap din niyang gamitin kasi ano, 'yon nga a parang hindi rin lahat accessible pa kasi ano, eh, hindi siya kagaya ng sa laptop na talagang magagamit mo na ano 'yon nahirapan din kami no'ng ano no'ng research namin no'ng nag-aaral pa ako kasi, puro kami sa computer shop, siyempre mas napapagastos kami imbis na para sa pa-print na lang 'di ba?
Oo. Oo. Mm. <clicks tongue> Okey. Oo. Totoo, totoo, mahal din kasi sa computer shop tapos per oras pa yan, eh, ako kasi siyempre yun na nga minsan nahihirapan din ako sa computer shop, kasi bakit, madalas kasi tao sa computer shop, ayan yung mga naglalaro. Eh, 'di ba minsan pag o maiingay, eh, 'di ba minsan 'pag nag-re-research ka, o nag-re-review ka, minsan hindi ka makapag-focus na parang ang ingay, tapos alam mo yun ang init minsan sa com shop, kasi siyempre, ano lang yan electric fan ganon, hindi pa uso yung aircon dati 'di ba, ganiyan. Kaya talaga ang hirap kasi hindi rin kayo makapag brainstorming, na mga kasama mo kasi maingay yung mga naglalaro, alangan naman patahimikin mo, eh, hindi mo hindi naman sayo yung lugar, ganon.
Mhm. Mm. Oo, mga maiingay pa. Mm. M. Mm. <chuckles> Mm. Mm. Totoo.
Kaya sabi ko
Mm.
Ang convenient talaga din talaga, kasi dito sa samin sa magkakaklase, parang sa isang grupo hindi rin naman lahat talaga may laptop, pero naghihiraman kami, naghihiraman kami, kaya dun ko din nakikita yung benefits nung laptop, 'tsaka nung cellphone, ngayon nag-aaral na kasi katulad ngayon pala i-share ko lang 'di ba kapag nagtuturo yung teacher pinipicturan mo na lang.
Mm. Oo. Mm. Mhm.